Pas du tout, rien que la question, heu, me stresse. Non, non, pas du tout, déjà, bon, quand, heu, on travaille, heu, déjà, la plupart du temps, pour aujourd'hui, sauf si tu as la chance de faire un métier vraiment d'artisanat ou manuel, heu, on est quand même sans arrêt, heu, derrière des écrans ou confrontés à la technologie, heu, voire parfois à à l'extrême ou à l'absurde. Heu, donc, heu, non, je ne trouve pas que ça nous détende, au contraire, je trouve que ça apporte, heu, énormément de pression, de stress, heu, il suffit de voir, heu, voilà, tout tout tout ce qui se passe sur les téléphones, que ce soit sur les réseaux sociaux, les sites d'info ou les chaînes d'information continue ou, heu, ou ou ou globalement toutes les applis.
Oui, mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, heu, heu, heu, mis à part TikTok, moi, j'aime bien regarder TikTok, parce qu'il y a des il y a des trucs que j'aime bien voir, dans TikTok, heu, heu, voilà. Mais sinon, heu, tout le, heu, heu, les Facebook et les et tout ce qui vient avec, ça finit par, heu, ça finit par me prendre du temps et ça finit par me fatiguer, donc, heu, j'arrive pas à me détendre avec, heu. Sur TikTok, il y a des petits films, des fois, il y a des petits des petites vidéos, heu, que que, moi, j'aime bien regarder, des fois, ça, c'est différent. Donc, heu, voilà, heu
Mouais. Mmh. Oui et puis ça, heu et puis ça fait pas forcément pardon. Mmh. Oui, et encore, parce que même TikTok, en fonction des thématiques, heu, ça peut être vraiment bas de plafond et heu, très très oppressant, je trouve aussi, globalement, moi, les réseaux sociaux, heu, heu, ne je trouve, ne ne donnent pas la part belle à l'humanité et-et du coup, heu, je préfère largement de me tenir éloignée des technologies ouvrir un livre, heu, que
Non, non, mais je suis d'accord que moi, je dis s mmh. Moi je dis ça par rapport à TikTok, mais dans le fond dans le fond, je sais très bien que ça devrait pas exister, hein, heu, tout parce qu'en fait, ça ça ça ne sert, heu, moi, j'y j'y j'y vois, mis à part, peut-être, heu, LinkedIn parce que ça permet de mettre en en relation, heu, heu, ben, le monde du travail, heu, mais sinon mis à part cela, heu, bah, eh, <blows air> on i on on ça sert pas à grand chose, on perd du temps on on regarde le l'écran, mais on finit par rien apprendre. On croit qu'on apprend des choses mais, en fait, on n'apprend rien du tout. Heu, ça serait beaucoup plus simple de lire un livre ou de d'échanger avec quelqu'un et on irait beaucoup plus vite.
ou, comme tu disais, marcher, quoi. Non. <chuckles> Oui, voilà. Oui. Mmh. <chuckles> Bah! Non. Mmh. Non non. Mmh.

Oui et oui je sais que je fais un truc mais vraiment, les les femmes m'en voudront parce que moi-même étant féministe je des ah zut je devrais pas dire ça mais faire le ménage chez moi me détend parce que du coup je me dis quand ma maison est propre et bien rangé mon esprit est propre et bien rangé <chuckles> donc heu, du coup.
Ah ben tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord tout à fait d'accord. Moi j'ai aussi l'habi moi je je je j'adore faire le ménage, heu, sauf que je suis les en en fait on m'interdit de le faire parce qu'on veut pas que je le fasse mais heu, mais moi je le fais, heu, des fois je le fais, en cachette hein parce que <chuckles> vaut mieux le faire en cachette sinon ça va pas bien se passer mais des fois je le fais et et personne n'a encore vraiment compris que j'ai besoin de le faire non pas parce que ça va être fait mais parce que ça va me détendre.
<chuckles> Ouais. <laughs> <chuckles> <chuckles> Oui. Non. Oui et j'ai vraiment, heu, je oui je trouve que c'est hyper gratifiant quand tu as, heu, heu, rangé ta pile de linge ou que tu as je sais pas moi comme tu le disais, heu, laver ta vaisselle, vider ton lave-vaisselle et cetera au moins tu as vidé ton lave-vaisselle et je moi s pour moi j'ai l'impression d'avoir vidé mon cerveau quand mes sols sont propres, ma tête est propre enfin. <chuckles>
Heu, moi, ça me permet de me détendre de, heu Ben tout à fait, voilà. Non mais je je suis tout à fait d'accord et je te je te comprends très bien, heu, et en plus c'est un c'est des choses qu'on peut faire à la maison, on a pas besoin de sortir et faire 30 kilomètres pour se défouler parce qu'on le fait, heu, heu, ch chez soi-même donc heu, ça va beaucoup plus vite et en et en plus c'est utile pour tout le monde.
Mmh. Mouais, oui. Mmh, ouais. Et oui, tout à fait. Bah surtout ceux qui le font pas. <laughs> Ma foi.
Voilà donc heu Ouais après il faut qu'on soit tous il faut après il faut qu'on trou i il faut quelque part qu'on soit tous différent parce que si on est pas tous différents on fera tous la même chose et si on fait tous la mar la même chose ça marchera pas donc heu, heu, et et par rapport au, hem, à la technologie est-ce que tu, heu, est-ce que tu penses que la technologie les smartphones, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, est-ce que tout cela, heu, ç ça te permet de te détendre un peu plus et et d'éli et et de et donc heu, d'avoir de de de ressentir moins le stress?
Mmh, bien sûr. Mmh, oh mais quelle tristesse. Mmh, bien sûr <chuckles> bien sûr. Non, pas du tout.